More on clean. Hindi na siya compared before nung bata pa ako or nung high school pa ko na yung tipikal na kuwartong pang teenager na maraming posters, may LED na nakakabulag kasi sobrang lakas. Kumbaga, parang 'yong tipong gano'n na aesthetic, pero medyo makalat or medyo magulo pala hindi makalat. Medyo magulo tignan. Medyo chaotic, medyo cluttered, ganoon 'yong aesthetic ng kwarto ko noon. Pero ngayon ano na siya, clean na talaga siya wala na 'yong mga ay hindi, meron pa namang poster dito, pero 2 na lang. 'Yong mga malalaki at hindi yung tipo ng poster na tawag dito, 'yong nakakainis tignan. Kumbaga parang more on painting paintings kasi sila, eh. So, parang medyo aesthetic na din, medyo calming 'yong scene tapos 'yong kulay ng kwarto ano na din, ano na din siya, puti so, malinis. Tapos 'yong tipo ng arrangement din ng kwarto ko, eh, masasabing mas madaling i-navigate compared before. Kasi kagaya ng na-mention ko kanina medyo cluttered nga before 'yong kwarto ko. Eh, ngayon ano na talaga siya arrange ng maayos at mas madaling i-access sa end ko, mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Wow, kumbaga napapag-aralan mo na rin as the time goes by, di ba, at 'yon nga, siguro mas pinili mo na maging limited din 'yong mga gamit mo para mas komportable.
Tama. Oo, minimalist ang tawag, mm.
Mm. Ayan, oh, sa totoo lang marami naman tayong mga pinipiling lugar na alam mo 'yon talagang tayo mismo ang nakakaalam kung ano talag saan natin mararamdaman na komportable tayo, eh, di ba? Kumbaga, importante sa atin na maging komportable tayo sa lugar lalong-lalo na sa l loob ng bahay natin kasi syempre lagi tayong nandiyan sa loob ng bahay, eh. Katulad mo nga introvert ka, di ba? Kaya kumbaga talagang nama-maximize mo talaga 'yong oras mo sa loob ng bahay. <chuckles>
Tama. Oo.
Mm. Ayan, maraming-maraming salamat, ah. Maraming-maraming salamat sa mga naibahagi mo.
Ayan, ha, andami kong nai-share, ah, mm. Tama. Ayan. Buti naman na-appreciate mo at sana naman natuwa ka kahit papano sa mga naibahagi ko. Maraming salamat din sa pakikinig, ah, at paalam.